ค่ะ อยากจะให้คุณแชร์หน่อยอะค่ะว่า อะไรเนี่ยมันคือความสุขของคุณน่ะค่ะ? ที่คุณได้จากการเล่นหรือว่าการสร้างผลงานของคุณน่ะค่ะ
อือฮึ ครับ อา ครับผม ก็อาจจะบอกว่า มันก็เป็นความสุขเล็ก ๆ แล้วก็เป็นความสุข อ่า ใหญ่ ๆ เลยเด้อ พร้อม ๆ กันเลยก็ได้เนาะ อา มันก็จะมาจากงานอดิเรกที่ อ่า เรา เหมือนผมทำอยู่อะครับ ณ ปัจจุบันเนาะ อา
อือฮึ อา อา อันนี้พอจะแชร์ได้ไหมคะว่า งานอดิเรกที่ทำอยู่ตอนเนี้ย มันคืออะไรอะคะ?
ได้เลยครับ มันก็จะเป็น อ่า เกี่ยวกับ เอ่อ การต่อตัวกันดั้มอะครับหรือว่าตัว Gunpla อะครับ ที่เวลาเขาเรียกกัน อืม
โอ้ อา อันนี้คือเราชอบทำอยู่แล้ว หรือว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานอดิเรกชิ้นนี้เหรอคะ?
อืม ถ้าถามว่า ใช้คำว่า ทำมาได้สักพักแล้วกันครับ ก็จะประมาณ อ่า ปีเนี้ยเข้าประมาณเกือบ เกือบจะ 2 ปีแล้วครับ น่าจะช่วงประมาณกลางปีหน้าน่าจะ 2 ปีพอดีครับ สำหรับ อ่า ที่เรา อ่า เริ่มในเรื่องของการ อ่า เล่น หรือว่ามีการสนใจงานอดิเรกตัวนี้อะครับ
อือฮึ อ๋อ จริง ๆ 2 ปีก็ยังไม่ได้เรียกว่า นานมากนะคะ ถามหน่อยได้ไหมคะ? ว่า อะไรเป็น จ จุดทำให้เราเนี่ยสนใจในการที่จะมาต่อตัว กันดั้ม Gunpla ตัวเนี้ยค่ะ
อืม ครับ อืม ก็คือ ต้องบอกว่า เป็นความชอบตั้งแต่วัยเด็กด้วยแหละครับ แล้วก็ประจวบเหมาะกับว่า อ่า ที่ที่เราเหมือนอยู่ ณ ปัจจุบันน่ะมันมีโอกาส ก อ่า ในการเข้าถึงอะได้ค่อนข้างง่ายเนาะ เพราะว่าแต่ก่อนน่ะ โอเค เราก็ อ่า ค่อนข้างชอบดู เนาะ เรื่อง อ่า การ์ตูนเรื่องกันดั้มแหละ ก็มี อ่า ดูมาในหลาย ๆ ภาค แต่เราก็ชอบนะ เราอยากมีของสะสมบ้าง แต่ว่าก็ อ่า ไม่ได้มีโอกาส เพราะว่าตอนเด็ก ๆ อะ เราต้องบอกว่า เรื่องของการ อ่า ซื้อสินค้าออนไลน์อะช่องทางมันอาจจะไม่ได้มีแบบสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ ใช่ อืม มันเลยกลายเป็นว่า เราอะก็ไม่ ไม่เคยได้ซื้อหรือสะสมพวกนี้ โดย อ่า เลย แล้วก็ประกอบกับด้วย อ่า เรื่องของ เขาเรียกว่า ตัวเงินแล้วกัน อะ ในตอนเด็ก ๆ ก็อาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อเยอะ
อือฮึ ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ สะดวกเท่านี้ อา โอเค ค่ะ <laughs> อา โอเค เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย ตัว ตัวกันดั้ม ตัวต่อกันดั้มเนี่ยค่ะ ราคามันค่อนข้างใช้ได้เลย ใช่ไหมคะ?
อืม ครับ อา ใช่ครับ จริง ๆ อะมันก็มีตั้งแต่แบบถูก ๆ เลย ก็ที่เคย เคยเห็นนะ ถ้าเป็นที่ อ่า เมืองไทยเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 200 ต้น ๆ ก็มีนะครับ แต่ก็ไปจนถึงหลัก อ่า ทั่ว ๆ ไปก็จะ 1,000-2,000 แล้วก็ถ้าสูง ๆ หน่อยเนี่ยครับ ก็ แต่ว่าต้องเป็นตัวธรรมดาหน่อยนะครับ สูง ๆ ก็คือเป็นตัวที่แบบหาซื้อได้ทั่วไป อย่างเงี้ย ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ อ่า 6,000-10,000 น่ะครับ
อือฮึ อะฮะ โอ้โฮ! ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ เอ๊ อันเนี้ยค่ะ อยากจะทราบเหมือนกันค่ะว่า คนที่เขาเล่นกันดั้มกันเนี่ยค่ะ ที่บอกว่า เออ มันมีแบบธรรมดา แบบพิเศษเนี่ย แบบธรรมดากับแบบพิเศษ หรือว่าหายากรุ่น limited อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันต่างกันตรงไหนบ้างเหรอคะ?
ใช่ อ่า จะด้วย 1 ก็คือเรื่องของสีกับ อ่า จำนวนของการผลิตอะครับ อาจจะต้องบอกว่า อ่า ก่อ โอ้ ก่อนจะไปความสุขนี่อธิบายในเรื่อง ของ อ่า ตัวกันดั้มได้เยอะเลยนะ อา โอเค เดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นแบบนี้ ก็คือเหมือนมันน่ะจะแบ่งเป็นค่อนข้าง อ่า หลายเกรดเลยแล้วกันครับ อ่า อันแรกเนี่ยจะเป็น Entry Grade หรือว่า EG อะครับ
<chuckles> ได้ ค่ะ อะฮะ
อืม มันจะเป็นเกรดที่ อ่า ราคาถูกแล้วก็ต่อง่าย แล้วก็เป็น อ่า ตัวกันดั้มเนี่ยยุคใหม่แล้ว คือสามารถที่จะนำชิ้นส่วนออกมาจากแผงอะครับ ด้วยการใช้มือเนี่ยกดออกมาได้เลย
บิด อา โอเค ๆ ๆ
อืม ต่อมาเขาก็จะเป็นในเรื่องของ อ่า ตัว HG หรือว่า High Grade อะครับ มันก็จะเป็นเกรดมาตรฐาน ก็คือขนาดตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ อ่า ประมาณ 1:144 ของสัดส่วนกันดั้มอะครับ ซึ่งเกรดเนี้ยมันจะมีแทบจะทุกซีรีส์เลย แล้วก็ในแต่ละซีรีส์เนี่ยจะมีตัว หรือว่าแบบอะค่อนข้างเยอะครับผม อือฮึ
อือฮึ ค่ะ อ๋อ แสดงว่าจริง ๆ กันดั้มมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเหรอ คะ? ตัวหุ่นยนต์ มันมีหลายตัวมาก ๆ เลยเหรอคะเนี่ย?
ใช่ ใช่ครับผม อา มันก็จะ อาจจะแบ่งเป็นทั้งเหมือน ฝั่งแรก แล้วก็ฝั่งที่ 2 เนี่ยมันก็จะมีทั้ง 2 ฝั่ง แล้วตัวละครแต่ละฝั่งก็จะมีหุ่นค่อนข้างหลายตัว อ่า อันนี้อะก็จะประกอบไปด้วย 1 ซีรีส์ แล้วกันดั้มอะก็จะมีอีกหลายซีรีส์เลย อย่างเงี้ยครับ
อืม อ๋อ ดังนั้น ความสุขของคุณน่ะก็คือการที่ค่อย ๆ เอามันมาต่อทีละชิ้นจนมันสำเร็จ หรือว่าความสุขของคุณมันอยู่ที่การที่สะสมจนครบทั้งซีรีส์เหรอคะ?
อือฮึ เออ ความสุข จริง ๆ ความสุขแรกอะต้องบอกว่า การที่เราอะได้มาซึ่งมันก่อนแล้วกัน <chuckles> ต้องบอกแบบนี้
<chuckles> การหาซื้อมันมาได้ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? <chuckles>
ใช่ อันเนี้ยเป็นความสุขแรกแล้ว เอ๊ย! เรามีมันไว้ในครอบครองแล้ว อา ต่อไปเนี่ยก็คือ ความสุขที่ 2 ก็คือต้องเก็บมันอีกหนึ่งกล่องให้ได้ ก็คือจะต้องมี 1 ตัวอะอย่างน้อย 2 กล่อง ใช่ครับ
อืม ค่ะ อะฮะ ตัวเดิมเหรอคะ? อา
อา <chuckles> แปลกใจใช่ไหมครับ? <chuckles>
เพราะอะไรอะ? เพราะว่าเขาจะต้องแบบเก็บเหมือนเพื่อทำมูลค่ามัน อย่างงี้เหรอคะ? อันหนึ่งต่อให้สำเร็จ อีกอันหนึ่ง
อา คือ เราตั้งใจเหมือนว่า จะเก็บไว้กล่องหนึ่ง แล้วก็อีกกล่องหนึ่งอะเอาไว้สำหรับการต่อเพื่อมาตั้งโชว์อะครับ
อะฮะ ๆ
อืม อันเนี้ยก็คือจะเป็นความสุขของเราช่วงแรก ๆ เลย
อันนี้เป็น อันนี้มันเป็นความสุขขั้นพื้นฐานของคนที่เขาสะสมพวก model อย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคะ? หมายถึงว่าส่วนมากเขาจะเก็บกันแบบนี้หรือเปล่า? เป็นกล่องที่ไม่แกะพลาสติกกับอีกอันหนึ่ง คือต่อให้มันแบบ คอมพลีต แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
<chuckles> อันเนี้ยอาจจะ อือฮึ บางคนก็จะมี อ่า เป็นแนวนี้เหมือนกันนะ เวลาผมเห็นใน อ่า ที่เป็นกลุ่มในเฟซบุ๊กอะครับผม อืม ก็จะมีแบบเป็นผมบ้าง บางคนก็เก็บกล่องอย่างเดียวไม่ต่อเลยเหมือนกันก็มี แต่ไป ไปหาต่ออย่างอื่น คือเหมือนแบบ เฮ้ย เขาจะตั้งใจจะเก็บ serial เนี่ยให้ครบ แต่เขาก็ไม่ได้อยากต่อนะ ในมุมมองเขาคือเก็บครบ สะสม ก็ถือว่าโอเค แต่เวลาการต่อ ก็คือไปซื้อซีรีส์อื่นที่มันหาซื้อได้ง่ายอะมาต่อเอาแทน
ค่ะ อา อือฮึ อะฮะ อา โอเค แต่นี้ก็ถือว่าเป็นความสุขอีกอันหนึ่ง ที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บได้แบบใน 1 model เนี่ย เราสามารถเก็บได้ 2 กล่อง อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของเราอีกอันหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ? อือฮึ
อือฮึ อืม อะฮะ ใช่ ๆ แต่ก็เลิกแล้วแหละแบบนี้ <chuckles> เพราะว่า 1 คือ อ่า ด้วยพื้นที่อะครับ มัน อ่า ค่อนข้างที่จะจำกัดอะครับ คือถ้าสมมุติว่า เฮ้ย เรา เรามีตังค์เยอะ ๆ เลยนะ แล้วเรา มีซื้อสัก 500 กล่องอะ เราคือเราอยากเก็บมากเลย 500 กล่อง แต่เราก็ต้องซื้ออีก 500 กล่องมาเพื่อที่จะเก็บอีก 500 กล่อง ก็คือต่ออะ ซึ่งจริง ๆ ก่อนที่จะซื้อ Gundam อะ เหมือนเราอาจจะต้องไปซื้อโกดังหรือบ้านเลยอะ ถ้าเราจะมีความคิดในการทำอย่างเงี้ย เออ <chuckles>
<laughs> อือฮึ ค่ะ <laughs> อะฮะ เข้าใจแล้ว ก็คือเหมือนเราจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะเก็บมันเหมือนกัน แสดงว่าจริง ๆ model Gundam นี่มันมีมากกว่า 500 model เลยเหรอคะ?
อา ใช่ ใช่ครับ มีมากกว่า 500 Model เลย <chuckles> มันมีเยอะมากครับ มันมีเยอะจริง ๆ ก็อย่างที่ อ่า เหมือน เหมือนคุณถามแหละเนาะว่า เอ๊ แล้วอะไรคือตัวเหมือนธรรมดาหรือว่า ลิมิติด อะครับ อะ อย่างมิ ลิมิติด เนี่ยเขาจะออกมาขายเฉพาะช่วงจริง ๆ อะ เหมือนมันน่าจะเริ่มบูมในช่วงของ อ่า การที่มี อ่า ร้านขายออนไลน์ แล้วการแบบ อะ แพลตฟอร์ม ออนไลน์เนี่ย อา ทางตัวค่ายเนี่ยเขาก็ทำออกมาขายแบบออนไลน์เนาะ แต่ก่อนน่ะอาจจะขายอยู่แค่ใน อ่า ประเทศของเขาก็คือญี่ปุ่น แต่พอมันมีเรื่องของการขายออนไลน์เนี่ย เขาก็มีการ อ่า ขยายไปในโซนที่เป็น อ่า ยุโรป อเมริกา อ่า แล้วก็ประเทศอย่างพวกฮ่องกง มาเลเซีย แล้วก็ อ่า เหมือนที่เป็นไต้หวันกับไทยเนี่ย คือแบบ ก็จะมีโอกาสได้รับตัวพิเศษพวกเนี้ย ซึ่งเวลาเขามาแต่ละ Lot อะ ตัวหนึ่งอาจจะมาแค่แบบ อ่า อย่างมาไทยก็มาแค่ 200 กล่อง อย่างเงี้ย ซึ่งมันจะ อาจจะเป็นในเรื่องของสีพิเศษหรือว่าเป็นตัวที่มีเฉพาะ อ่า ความพรีเมียมเนี้ย เออ หาซื้อ ใช่ หาซื้อทั่วไปไม่ได้ คือถ้าใครอยากสะสมกลุ่มเนี้ย สมมุติในซีรีส์เนี้ยมี มีกันดั้มอยู่ประมาณ 3 ตัวในกลุ่มอะครับ อะ มันจะมี 2 ตัวที่ขายแบบธรรมดา ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยทำมาเป็นแบบพิเศษทีหลัง ก็ต้องหาซื้อ หรือว่าถ้ากดไม่ได้เองอะก็ต้องเป็นคน การหาซื้อเอา ซึ่งต้องบอกว่า พวกเนี้ย ถ้าเรากด ไม่ได้นะ ราคาเวลาซื้ออะจะค่อนข้างสูงพอสมควรเลย เพราะเขาจะบวกเพิ่มอยู่แล้วอะครับ
อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม ค่ะ ในประเทศอย่างงี้เหรอคะ? ในประเทศนั้น ๆ อืม ค่ะ อืม อ๋อ พวก resale อย่างงี้ใช่ไหมคะ? โอ้ แล้วอย่างงี้มันแบบ คือถ้าเกิดว่าเราได้เนี่ย แปลว่ามูลค่าของสินค้าตัวเนี้ย มันก็จะแบบเพิ่มสูงไปเรื่อย ๆ เหรอคะ พวกตัวต่อกันดั้มพวกเนี้ยค่ะ?
ใช่ครับ ใช่ สูงไปแล้ว แต่ก็จะมีช่วงที่ลง ก็คือการที่เขา reproduct ออกมาขายใหม่ อย่างเงี้ยครับ แต่ว่าบางตัวก็คือ re มาจริง แต่ก็มาแค่ 200 กว่าตัวเหมือนเดิม สุดท้ายความ สู้ความต้องการของตลาดไม่ไหว ราคามันก็สูงอยู่ดีอะครับ
อืม อ๋อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่คุณต่อเสร็จอะ คุณชอบที่จะแบบเก็บไว้ภาคภูมิใจคนเดียว หรือว่าคุณชอบที่จะแบบว่าอยากให้คนอื่นรับรู้ อาจจะมีการถ่ายรูปแล้วก็เอาลง คอมมิวนิตี หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
อา ครับ อือฮึ อ๋อ ถ้าของผมอะ ผมจะ ต้องบอก ต้องบอกว่าโดยปกติอะครับ ต่อเสร็จก็คือเก็บไว้คนเดียว ก็คือตั้งโชว์ 1-2 วัน แล้วก็เก็บเข้ากล่องอะครับ เพราะว่า
จริง <chuckles> แล้วไม่ ไม่ ไม่มีแบบซื้อตู้โชว์ อะไรอย่างงี้เหรอคะ?
อา ใช่ คือพื้น อ่า ก็ ถ้าตู้โชว์อะจะมีนะ แต่ว่าเหมือนเราจะเอาไว้เก็บที่เป็นแบบพวก figure เสียส่วนใหญ่ อย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นกันดั้มอะ เราต่อแล้วก็วางไว้ตรงโต๊ะกันดั้มแหละ แล้วก็ อ่า <chuckles> ดูแป๊บเดียวก็เก็บใส่กล่อง แต่ว่ามันจะมีที่เรา อ่า จะเรียกได้ว่าโชว์ก็ อ่า ไม่ ความหมายก็ไม่ได้ต่างไปกว่านี้หรอก ก็คือเหมือนการที่เราทำผลงาน แล้วเอาไปประกวดอะครับ
อ๋อ ค่ะ อืม เขามีประกวดด้วยเหรอคะ? คือหมายถึงว่า เวลาเราต่ออะมันไม่ได้แบบ พอมัน เราต่อเสร็จอะมันไม่ได้เหมือนกันทุกกล่องเหรอคะ? หรือว่ามันจะต้องมีการแบบแต้มสี หรืออะไรที่มันแตกต่างกัน อย่างงี้เหรอคะ?
อืม ใช่ อือฮึ อา ใช่ การ คือการประกอบอย่างเงี้ย อ่า มันจะเป็นแค่เทคนิคพื้นฐาน พอประกอบเสร็จอะก็จะเหมือนกันทุกตัวเลยแหละ แต่ทีเนี้ย อ่า อย่างการประกวด อย่างเงี้ยครับ เขาก็จะมีในเรื่องของ อ่า การทำสี การเดินไลน์ของตัวหุ่นหรือว่าการ Modify ตัวหุ่น หรือว่าการทำในส่วนของ อ่า ฉาก Diorama ครับ เพื่อเป็น อ่า ฉากประกอบเกี่ยวกับตัว หุ่นเพื่อให้ อ่า มันดูมี Story มากขึ้นน่ะครับเวลาเรานำเอาไปเสนอผลงานน่ะครับ
ค่ะ อืม อ๋อ ก็คือเวลาที่ไปประกวดเนี่ยเราอาจจะต้องทำฉากหลังในการประกอบตัวหุ่นของเราเองด้วย อย่างงี้เหรอคะ? โอ้โฮ <chuckles>
ใช่ครับ ส่วนใหญ่อะที่ได้รางวัลน่ะ มักจะมาจากตัวนี้ด้วยแหละครับ
โอ้ ๆ ก็ ก็ดูยิ่งใหญ่พอสมควรเลยเหมือนกันนะ คะ <chuckles>
<chuckles> อา ใช่ ทีเนี้ย คือพอเราอะมีในเรื่องของ อะ เราเริ่มจากการที่เหมือนประกอบเนาะ ตั้งเสร็จแล้ว ก็เอาเก็บเนี่ย พอเราเริ่มมา เหมือนอยากจะลองเอาไปประกวดดูบ้าง เงี้ย มันก็ทำให้ อ่า มุมมองในการต่อเราเปลี่ยนไป แล้วจริง ๆ อะคือทุกขั้นตอนน่ะมันเป็นความสุขของเราหมด เลยนะ คือมันอาจจะเป็นน่ะ เหมือนเราได้ทำมันทุกวันก็เป็นความสุขเล็ก ๆ ของเรา แล้วก็สะสมไปเรื่อย ๆ จนเหมือนผลงานมันเสร็จอะครับ แล้วเราก็มีโอกาสเหมือน อ่า ได้เอาไป อ่า ตั้งโชว์ เงี้ย มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา อือฮึ
ค่ะ อือฮึ อา ๆ ค่ะ อืม แล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราไปประกวด เงี้ยค่ะ จริง ๆ เนี่ยลึก ๆ เราคาดหวังไหมคะ? ว่า เราอยากจะได้รางวัลแบบชนะเลิศเลย ไรเงี้ยค่ะ
คือ โอ้โฮ เราไม่ ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเลยครับ เราคิด ว่า แค่เอาไป เอ่อ เหมือนเป็นการลองสนาม หรือว่า คือทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้ก็พอแล้วแหละ คือสิ่ง จริง ๆ อะเราอะ จุดที่เราอยากได้คือเราอยากให้คนน่ะ อ่า เหมือนเห็นผลงานเรา แล้วรู้จักเรามากกว่า แต่เราอะก็ไม่ค่อยอยากที่จะ อ่า เหมือนลงหรือว่าอะไรใน ในเฟซเสียส่วนใหญ่ครับ เพราะว่า คือเรา เวลาเราเห็นนะ คือคนลงก็มีแหละ แต่บางทีอะส่วนใหญ่อะกลุ่มอะเขาชอบมีแบบ อ่า Drama กันค่อนข้างเยอะอะ เราก็เลยแบบ อ่า ไม่
อืม ๆ ค่ะ อุ๊ย มี Drama ด้วยเหรอ? ต่อตัวต่อเรายังต้องมี Drama กันด้วยเหรอคะ?
ใช่ ก็เลย ม ใช่ คือวงการเนี้ยผม คือผมอะไม่ได้ ไม่ ไม่ค่อยได้สนใจหรอกเนาะ แต่จาก อ่า การพูดคุยกับน้องที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่า โอ้โฮ วงการเนี้ยต้องบอกเลยว่า อ่า ค่อนข้างเยอะ ถ้าถ่ายแบบ อ่า ลงหรือนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคนที่เป็น อ่า รุ่นเก่า ๆ เนี่ยเขาก็จะชอบมาเหมือนแบบว่า อ่า วิจารณ์ผลงาน อะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนพยายามเหมือน อ่า เหมือนไม่อยากให้ ให้รุ่นใหม่อะเหมือนได้เกิดอะ ประมาณนี้เลยนะที่น้องบอกอะ แต่ผมอะก็ไม่ ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ เพราะว่าผมอะแค่ไปดูในเรื่องของ เอ่อ พวกกระแสหุ่นหรือว่าเทคนิคต่าง ๆ เท่านั้นเอง ก็อาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องพวกตรงนี้เท่าไร
อะฮะ ค่ะ อืม โอ้โฮ อา โอเค อา แต่จริง ๆ อะ เขาอาจจะวิจารณ์ในแง่ของให้คำแนะนำจริง ๆ ก็ได้ อะไรอย่างงี้ แต่ว่าแบบ อะ บางคนเขาอาจจะแบบ อาจจะมีเหมือนกันแหละค่ะ ที่ ที่อาจจะวิจารณ์ในแง่ลบเลยจริง ๆ ก็มี อะไรอย่างนี้
อืม
แต่ว่า แต่ว่าจริง ๆ แล้วอะ ถ้าเกิดว่าความสุขของเราอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
อือฮึ
ความคิดเห็นของคนอื่น ก็คือเราแค่ทำแล้วเรามีความสุขของตัวเราเอง อย่างงี้อะค่ะ มันก็น่าจะตอบโจทย์ของการที่เรามาเล่นตัว ตัวต่ออันนี้แล้ว เพราะว่าเราแค่อยากมีความสุข
ใช่ ใช่ผมบอกเลย เพราะว่าอย่างตอนที่เริ่มต่อเนี่ย เราใช้เวลาต่อตัวหนึ่งประมาณ อ่า 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จแล้ว แต่พอเราเริ่มมาจริงจังลง detail กับเขาเนี่ย หมายถึงอาจจะมีในเรื่องของการขัดรอย เขาเรียกว่า รอยต่อระหว่างพลาสติก ก็พวกขัดรอย gate เก็บงานให้เนียน อย่างเงี้ย จาก อ่า 2 ชั่วโมง ก็ ตัวหนึ่งก็อาจจะเป็น อ่า หนึ่ง 2 อาทิตย์ หรือเป็นเดือนเลยก็มีอะครับ อืม
ในสิ่งที่เราทำ อือฮึ ค่ะ อา อะ ๆ อา โอ้โฮ เพื่อที่จะเก็บงานนี่เพิ่มเป็นแบบ 2 อาทิตย์เลยเหรอคะ?
ใช่ ๆ ก็คือแบบ เหมือนแบบเราทำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นครับ มันก็เลยแบบ อ่า ทำให้เรามีความสุขกับมันน่ะครับ ก็หลัก ๆ เลยจะประมาณนี้เลยครับ สำหรับ เออ ความสุขเกี่ยวกับงานอดิเรกของผมอะครับ
อืม อืม ๆ ๆ อา โอเค ได้เลยค่ะ ยังไงวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะ แล้วก็ร่วมแชร์ว่า ความสุขของคุณที่ได้จากการทำงานอดิเรกเนี่ยคืออะไร ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
อืม อา ครับ ยินดีมากเลยครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ